Eh, ııı, kesinlikle mutfak. Iıı, çünkü, eee, yemek yapmayı çok seviyorum ki işte o mesela kahve kokusunu duyduğum an veya, işte, bir şeyler yaparken keyifli, eee, böyle müziğin eşlik ettiği, eee, ve yemek yapmayı da sevdiğim için, eee, en sevdiğim alan sanırım mutfak diyebilirim.
Hı hı. A! Güzel. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Imm, çok güzel. O zaman yemek yapmayı da seviyorsun. O, eee, samimi bir hava mı veriyor acaba mutfağa? Peki arkadaşlarını nerede ağırlıyorsun daha çok?
Evet, evet. Iıı, genellikle salonda ağırlıyorum. Eee, hatta onlar gelecek diye evimde eksik olan kanepeyi <chuckles> en son aldığım <chuckles> ü eee, ünlü bir, eee, mağaza eee, mobilya mağazasından. Eee, o yüzden Evet, ihtiyaç duymuyordum ama, işte, eee, arkadaş, misafir ağırlamayı çok sevdiğim için, eee, gerekli bir, eee, objeydi. Eee, o yüzden, eee, en son olarak kanepe aldım ve geldiğinde, eee, güzel bir şekilde ağırlıyorum arkadaşlarımı.
Hımm. <chuckles> Hı hı. Süper. Aslında ihtiyaç duymuyor muydun o kanepeye peki? Gerçekten? <chuckles> Hı hı. Hımm. <chuckles> <chuckles> Artık mutfakta oturtmak zorunda bırakmıyor musun? <chuckles> Süpermiş. Bu arada, eee, tebrik ederim yeni kanepe için de. Umarım, eee, arkadaşların da aynı şekilde çok mutlu olmuştur. <chuckles>
<chuckles> Evet. Aynen. Evet, hatta para toplayıp <chuckles> destek olanlar bile oldu öyle söyleyebilirim.
Hı hı. <laughs> İşte bu gerçek bir arkadaşlık olsa gerek. <chuckles> Peki senin için mesela bir evde olmazsa olmaz diyebileceğin bir eşya var mı? Diyelim ki şu anki evinden taşındın. Eee, aslında umduğunun tam aksine, bulabildiğin en iyi evin duvarları da diyelim ki koyu bir renk. Eee, her şey biraz daha kapalı, zorlamış seni ama diyorsun ki şu anki en iyi, eee, ihtimal bu. Belki duvarları boyarım ama olmazsa olmaz şu eşyayı da koyarsam belki kurtarırım. Bu ne olurdu mesela?
Evet, evet kesinlikle. Hı hı. Hı hı. A! Yok, yok. <chuckles> Eee, kesinlikle, eee, çalışma, eee, odası, ya, bel çalışma, ııı, grubu olabilirdi, çalışma takımı olabilirdi. Çünkü, eee, i çalışırken, eee, ben, eee, düzen arıyorum. Hani, eee, masa, ondan sonra gerekli, eee, malzemeler vs. çünkü benim için çalışma alanı çok değerli ki, eee, işimden dolayı da, ııı, büyük bir, eee, çalışma masası gerekiyor. Eee, ondan dolayı çalışma ortamına dikkat ederdim ki çalışma masası olurdu diye düşünüyorum.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm. A! Güzel.